Exatamente, você ainda, o q o que seria interessante, você criar meio que uma coleção, né: "Ah, coleção tal, de coleção de inverno vai ser uma coleção botânica", e aí você não vai fazer nada fora disso, porque aí você vai criar meio que uma um uma marca pra pra sua empresa, assim, uma uma linha pra sua empresa, umas uma linha de produto, e um bran isso, exatamente, exatamente.
Gostei. Uhum. Um brand, né, diferente, nossa, muito legal. Ai, gostei, viu, agora só tenho que mesmo arris sentar, assim, pra escrever, pra ter clareza, né, porque, nossa, é muita informação, é muita coisa nova, e e com certeza não, eu tô amando, assim, falar com você, porque tá me trazendo muita clareza. Só que, assim, a nossa mente criativa na cozinha, é t é tão expansiva, sem limitações, mesmo, que a gente fica sonhando, assim, eu já tô pensando aqui, até nos sabores, assim, combinar, por exemplo, aqui eh, eu moro na Itália, né, então, assim, aqui, para a moda, eu tô no no berço, assim, onde tem realmente muita inspiração. E, sabores também, né, trazer sabores, assim, de cada estação, que, diferente do Brasil, né, aqui cada estação, muito bem separadas e os sabores muda, as cores mudam, eu acho que eu posso trazer isso, mesmo, para o meu trabalho.
<chuckles> Não, mas <chuckles> não, vai dar cer <chuckles> Uhum. Uhum. É verdade. <chuckles> É verdade, verdade. Sim, isso Exato. Aham. E aí você segue a linha também, exatamente, a paleta de cores muda, também. Então, assim, você tem que tornar o seu ambiente, até o ambiente assim do seu ponto, meio que ligado ao seu produto, sabe, então se o produto muda, conforme a linha eu sei que é um investimento, só que é um investimento que vai ter um atração, né, porque as pessoas vão ver ali que tá em constante mudança, então elas vão estar se atraindo mais pelo pela curiosidade, pela tendência, tudo hoje é trend, tudo hoje é, rede social, é mudança, então quanto mais você, meio que traz coisas novas, as pessoas repostam e as pessoas querem conhecer e aí você aproveita e vincula isso. É claro, você explora cores, sabores sutis assim, eu o o chantilly, né, ele permite essa sofisticação sem exagero, né, você tem ali as ideias do chantilly a aromatizado que aí vai ter uma baunilha, um cítrico, caf isso, exatamente, exatamente, exatamente. Aí você já sabe <chuckles> 100%, na verdade, aqui é só organização de ideias. <laughs>
Uhum. Verdade. Verdade. Sim, pra ficar colorida, pra saborizar, e é bem versátil. É, verdade, você tá falando e eu tô pensando aqui, né. É, lógico agora a gente tá no inverno, mas daqui a pouco eu já posso pensar no verão, trazer sabores mais tropicais, cores mais vivas, né. Porque, eh, a gente tá saindo, assim, do inverno cinza, frio e dá pra trazer, assim, bastante sabor também. Eu adoro, assim, o verão, então você tá falando, eu já tô pensando já na próxima estação.